อยากให้ลองแนะนำน่ะค่ะ แนะนำวิธีการใช้แอปนะคะ เอามาร่วมงานกับทีมเนี่ยค่ะ เราจะทำยังไงให้มันราบรื่นดีล่ะคะ?
โอ้โฮ! อันนี้แบบชอบมากเลยอะค่ะ ตั้งแต่มีแอปหรือว่ามีเทคโนโลยีเข้ามา มาสั่ว มามีส่วนร่วมในการทำงานนะ มันสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมาก ๆ เลยอะค่ะ อืม
ค่ะ อืม เหรอคะ? อันนี้เห็นด้วยเหมือนกันนะ เพราะว่ามี อา อยู่ หลาย แอปเหมือนกันเนาะ ที่มาช่วยได้ดีเลยอะค่ะ แล้วทางคุณเองอะค่ะ ถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้แอปเอามาร่วมงานกับทีมเนี่ยค่ะ จะเลือกจาก ส ส่วนไหนของแอปก่อนน่ะคะ?
อืม! จริง ๆ ก็อาจจะเป็น อ่า การที่เหมือนกับว่าทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้พร้อม ๆ กัน อันเนี้ยค่ะ มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า เอ่อ เราค่อนข้างที่จะให้ความ เขาเรียกว่าอะไร ให้ความใส่ใจดีกว่าเนาะว่า จะเลือกแอปไหนเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานของทีมอะค่ะ อย่างเมื่อก่อนนะคะ อยากจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่า เออ สมัยที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีเลยอะนะคะ ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเลยอะค่ะ เพราะว่ากว่า อา อย่างยกตัวอย่างเนาะ ง่าย ๆ เนาะ ในการเรียกการประชุม อย่างเงี้ยค่ะ เราเองน่ะก็จะต้องเตรียมหลายอย่างเลยนะ เตรียมข้อมูลไม่พอ ใช่ไหมคะ ยังจะต้องพรินต์เอกสารมาให้ผู้เข้าร่วมประชุม คือน้อง ๆ พนักงานของเราเนี่ย จะได้รู้เนาะว่า เฮ้ย! อันเนี้ย วันเนี้ยจะประชุมเรื่องอะไร แล้วมันจะมีแบบว่า เออ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ยังไง อะไรแบบเนี้ย ซึ่งเราว่า มันแบบทั้งเปลืองทรัพยากร แล้วบางทีข้อมูลก็อาจจะตกหล่น รวมถึงถ้าเกิดว่าเอกสารหาย อย่างเงี้ยค่ะ น้อง ๆ เขาก็กลับไปย้อนดูไม่ได้ด้วย อย่างเงี้ย อืม
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ แล้วอย่างงั้นพอ พอฟังอย่างงี้ รู้สึกว่าแอปที่คุณเลือกใช้มันค่อนข้างครอบคลุมเนาะ แล้วก็ช่วยงานได้ดีมาก ๆ เลยอะค่ะ อ่า งั้นสอบถามได้ไหมคะว่า แอปที่ใช้อยู่ มันคือแอปอะไรเหรอคะ?
ใช่เลยค่ะ แอปทั่วไปเลยค่ะ ที่ทุกคนควร ปัจจุบันนี้ใช้ก็คือแอป LINE อะค่ะ มันดีมากจริง ๆ ถึงขั้นที่เหมือนแบบว่า เราสามารถตั้ง group ได้ด้วยนะว่า เออ แผนกนี้ group หนึ่งแผนกนี้ group หนึ่ง แล้วก็เป็นเหมือนแบบกลุ่มทะ ทุกกลุ่มของบริษัท อย่างเงี้ยค่ะ มันสะดวกจนถึงที่ขั้นที่เราก็รู้สึกว่า เออ สมมุติว่าถ้าเราวางแผนเนาะ ว่าจะไป อา เที่ยว เหมือน outing บริษัทแล้วกันน่ะค่ะ เอ่อ เราก็โอ เปิดโอกาสนะ ให้ทุกคนแบบว่า เออ เสนอความคิดมาได้เลยนะ อยากจะไปที่ไหน เพราะว่าในแอปเนี้ยเขาก็จะเหมือนมีแบบระบบโหวตด้วยอะค่ะ ว่าแบบ อา ทะเล ภูเขา น้ำตก อะไรอย่างเงี้ย พอเราได้เหมือนแบบ เอ่อ เขาเรียกว่า ผลโหวตที่มากที่สุด อะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เราง่ายต่อการตัดสินใจ ใช่ไหมล่ะคะ แล้วมันก็เป็นวิธีทางที่เหมือนเราสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทเนี้ย รับรู้พร้อม ๆ กันไปได้ แบบเหมือนแบบทุกทีมก็จะรับรู้พร้อม ๆ กันเลยอะค่ะ
อา ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ดีเหมือนกันนะคะ พอได้ยินอย่างนี้รู้สึกว่า แอป LINE มีประโยชน์เยอะเหมือนกันเนาะ นอกจากการแค่ส่งข้อความไปส่งข้อความมาเนาะ นะคะ แล้ว ค่ะ
ใช่ แล้วก็ยังจะแชร์เหมือนแบบว่าเอกสารต่าง ๆ ไฟล์งานต่าง ๆ เงี้ย เราก็คือ เหมือนแบบว่าเราก็จะ อ่า พอเราได้เอกสารจากแผนกนี้ แผนกนั้นมา เงี้ยค่ะ เราอาจจะเก็บขึ้นไปในเหมือนแบบ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรดีอะ Cloud อะค่ะ เอาไว้เหมือนแบบว่าให้ทุกคนนะ เวลาแบบอยากจะดูข้อมูลย้อนหลัง หรืออะไร ก ต่าง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถแบบว่า กลับเข้ามาดูได้เพื่อ เขาเรียกว่า ให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง แบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ ดีมาก ๆ เลยค่ะ ได้ยินรู้สึกว่า โอ้ ใช้ได้หลายอย่าง มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอะ แล้วอย่างงี้อธิบายให้หน่อยได้ไหมคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของการโหวตที่จะทำในแอป LINE อะค่ะ อันเนี้ยเขาทำกันยังไงเหรอคะ?
อืม เขาจะมีฟังก์ชันอะนะคะ เขาจะมีเหมือนให้เราอะ เปิดแบบ เขาเรียกว่าแบบสำรวจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งคนที่เป็นเจ้าของหัวข้อเนี่ย สามารถเข้าไปตั้งได้เลย แล้วก็ให้ทุกคนน่ะโหวตได้นะว่า เออ อันนี้อยากจะไปอันนี้ อยากจะไปอันนี้ อันนี้ถ้าเกิดว่าให้เล่าอย่างละเอียดเนี่ย อาจจะไม่เห็นภาพอะนะคะ อาจจะต้องลองไปศึกษา แล้วก็หาทำกันดูอะค่ะ ซึ่งมันง่ายอะค่ะ มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยอะค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ อ๋อ น่าสนใจมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะลองดูเนาะ เพราะอันนี้สนใจมาก ๆ เลยค่ะ ปกติถ้าเกิดว่าจะต้องทำสอบถามอะไรอย่างนี้ก็ต้องเข้าไปใน Google Form เนาะ แล้วก็ต้องแบบตั้งค่าใดนู่นนี่นั่น แล้วก็ค่อยแชร์ลงไปใน LINE อีกที เพื่อให้เลือกกันน่ะค่ะ ถ้าเกิดว่า LINE ทำได้แบบจริง ๆ เลยอย่างนี้ก็น่าสนใจมาก ๆ เลยนะคะ แล้วอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเราใช้แอปพลิเคชัน LINE กันบ่อย ๆ อะค่ะ มันเกิดปัญหาบ้างไหมอะคะ? คือพอมันมีแจ้งเตือนขึ้นมาบ่อย ๆ แบบเนี้ย อะค่ะ
ใช่ ค่ะ อือ ค่ะ เออ ปัญหานะ ถ้าเกิดว่าเทียบกับการทำงานเป็นทีมอะ เราว่าเราแลกได้อะค่ะ เพราะเรารู้สึกว่า มันมีประโยชน์มากกว่า อืม เพราะเรารู้สึกว่า เออ มันเป็นการที่เราจะแชร์ข้อมูลข่าวสารน่ะให้มันเหมือนแบบรับรู้พร้อมกันทั่วกันไปเลย อย่างเงี้ย กับการแชร์เอกสารต่าง ๆ ก็ทำได้ รวมถึงแบบถ้าเกิดน้อง ๆ เขาเหมือนแบบว่า อ่า สงสัยอะไร อย่างเงี้ย ก็ถามได้มาใน LINE เลย ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นคนตอบ ใช่ไหมคะ คนอื่น ๆ ที่มีความรู้ทางด้านอื่น ๆ หรือด้านใดด้านนั้นน่ะก็สามารถมาร่วมตอบ ร่วมจอยน์กับเราด้วยได้ อย่างเงี้ย มันทำให้เราอะเหมือนได้รับฟังความคิดเห็นด้านอื่น ๆ ของคนอื่น ๆ ด้วย และอีกนัยหนึ่งอะค่ะ ถ้าเกิดว่า เอ่อ มีน้องแผนกคนไหนที่เขาไม่ได้เข้าการประชุม หรือพลาดการประชุม แบบเนี้ย เขาก็ยังจะมาติดตามการประชุมย้อนหลังได้จากแอป LINE เนาะ ด้วยการแบบว่า เออ ส่งรายงานการประชุมผ่านแอป อะไรอย่างเงี้ย เราว่ามันค่อนข้างสะดวกมาก ๆ เลยล่ะค่ะ
อ๋อง อืม ค่ะ อ้อ อา อ๋อ ค่ะ งั้นอย่างนี้เราทำแอปเอาไว้สำหรับทำงานอะนะคะ ก่อนที่จะมีการใช้แอปเพื่อสำหรับทำงานอะค่ะ เรามีการพูดคุยแบบตั้งกติกากันไหมคะ ในการใช้แอปพวกเนี้ยค่ะ?
อา ก็อาจจะมีบ้างอะนะคะ ในบางเรื่องที่แบบว่าของดเว้น ไม่ให้ส่งสติกเกอร์วันจันทร์ วันอังคารเข้ามาในกลุ่ม LINE ที่ทำงาน อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อเป็นการแบบลดบักเนาะ หมายถึงว่าลดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเหมือนแบบว่า เวลาเราจะอยากหางาน หรือว่าอยาก เอ่อ หาเอกสาร อะไรอย่างเงี้ย มันจะได้ง่ายอะค่ะ แล้วเราอาจจะตั้งเหมือนแบบว่า โอเค เอ่อ แผนกไหนนะ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอะไรอะ สามารถแบบว่าเซฟเป็นโน้ตเอาไว้ หรือไม่ก็เซฟเป็นอัลบัมเอาไว้นะ เพื่อให้แผนกอื่น ๆ หรือแผนกอื่นใดอะ เวลาเขาเข้ามาหาข้อมูลน่ะ เขาจะได้มาหยิบข้อมูลตรงนี้ได้เลย แบบเนี้ยค่ะ ซึ่งก็เป็น ส เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสะดวก แล้วก็สะดวกมากจริง ๆ ด้วย แล้วมัน มันคือ ถ้ามันเทียบกับเมื่อก่อนน่ะ คือ มันต่างกันมากนะ ส อย่างสมมติว่า เอ่อ เมื่อก่อนนะ ถ้ายังไม่มีพวกแอปพลิเคชันเข้ามาใช่ไหมคะ พอมีใครพลาดการประชุมสักคนเนี่ย เออ แล้ว แล้ว แล้วเขาไม่ได้รู้เรื่อง อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็อาจจะเป็นผู้หนึ่งเลยนะ ที่เหมือนแบบไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำอย่างที่มติประชุมแบบกำหนดไปแล้ว แบบเนี้ย เออ มันก็ทำให้เหมือนแบบ เกิดการสื่อสารผิดพลาด แบบเนี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ ทุกวันนี้การมีเทคโนโลยีขนาดเนี้ย มันดีมากจริง ๆ อะ
ค่ะ อา อือฮึ ค่ะ อือ อืม เห็นด้วยเหมือนกันนะคะ พอ พอคุณพูดถึงแล้วมันก็เอามาใช้ได้อย่างแบบ อ ถ้าใช้ได้อย่างราบรื่นเลยเนาะ แล้วก็ทุกคน ใช้แบบ อ่า ค ด้วย ด้วยความคล่องแคล่วได้เหมือนกันเนี่ย มันก็จะเกิดประโยชน์ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วทางคุณเองอะค่ะ เคยใช้แอปแล้วมันเกิดมีการสื่อสารผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างไหมอะคะ?
เอ่อ เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ก็ แต่ก็อย่างที่บอกนะ เราว่าเรายอมแลกได้อะค่ะ เพราะว่า โอเค ต่อให้เราสื่อสารพลาดใช่ไหม มันก็จะมีคนน่ะค่ะเข้ามาท้วงติงนะว่าแบบว่า "อ้าว วันนี้จริงเหรอคะพี่" อะไรอย่างเงี้ย เออ มันทำให้เราเกิดการ recheck ตัวเองเหมือนกันน่ะค่ะ ว่าแบบว่า เฮ้ย จริงด้วยนะ ข้อมูลที่เราส่งไปอะ เอย เราส่งผิดไป แล้วมันก็รู้กันทั้งบริษัทแล้วก็จริง แต่มันก็จะมีคนช่วยกรองเนี่ยล่ะค่ะ มาถามเราอีกทีหนึ่งว่า เออ เขาอาจจะไม่ได้อยากให้เราเสียหน้าเนาะในวง ในวงแชตอะค่ะ เขาอาจจะเหมือนแบบ ข้อมูล หมาย หมายถึงว่าแชตกับเรา 2 คน หรือโทรมาถามที่โต๊ะ แบบเนี้ยว่า "เออ พี่ เมื่อกี้นี้พี่ลงไปแบบเนี้ย แต่ว่าตอนที่คุยกับหนูเบื้องต้นไม่ใช่วันที่นี้นะ พี่น่าจะลงผิดหรือเปล่าคะ" โอ้ พอเรารู้ตัวเราก็จะเหมือนแบบแก้ไขเป็น revise ฉบับ revise ฉบับแก้ไขอะค่ะว่า เออ เมื่อสักครู่ที่ส่งไปเกิดความผิดพลาดทางด้านวันที่นะ อันนี้ขอแก้ นึด ตื้ด ๆ อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะรู้กันทั้งบริษัทเหมือนเดิมอะค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า เราค่อนข้างยอมรับได้กับข้อเสีย ณ จุดนี้มากกว่าอะค่ะ เพราะเราเห็นว่ามันมีประโยชน์มากกว่ามากจริง ๆ อะค่ะ
อือฮึ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ้อ ค่ะ แล้ว มัน มันเคยมีแบบที่ แบบทำให้ผิดพลาด แบบเรื่องใหญ่บ้างไหมอะคะ? เรื่องใหญ่เลยแบบเนี้ย?
เออ จริง ๆ ไม่มี ไม่เคยมีเลยอะ <chuckles> ค่ะ เรื่องใหญ่มาก ๆ ผ่านทางแชต LINE ไม่มีเลยอะค่ะ อืม
อ๋อ ค่ะ โอ้! ดีจัง อืม ดีมากเลยค่ะ แล้วสำหรับข้อมูลที่เราลงไปล่ะคะ? เหมือนที่บอกเนาะ เราเอาไว้ใช้แบบลงรายงานการประชุม วาระการประชุม ลงเรื่องการโหวตใด ๆ พวกเนี้ยค่ะ เรา เราเก็บ อ่าน เขาเรียกไรนะ เก็บไฟล์หรือเก็บเนื้อหาพวกนี้ยังไงอะคะ? เพื่อให้เขามาสืบค้นได้ต่อหลังจากที่เขาอาจจะไม่ได้ดู หรือว่ามาสืบค้นหลังจากที่ประชุมไปแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ
อา ก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นน่ะล่ะค่ะว่า อ่า ถ้าเป็นไฟล์ที่เป็นเอกสาร ใช่ไหมคะ เราอาจจะอัปโหลดขึ้น Cloud อะค่ะ แล้วเราก็ให้สิทธิ์จำกัดด้วยนะว่า เอกสารอะไรที่เราอยากให้ใครเห็น หรือไม่ให้ใครเห็น แบบเนี้ยค่ะ เราก็จะเก็บเอาไว้ในอันนั้น แล้วก็ถ้าเกิดใครพลาด หรือใครต้องการมาทบทวนเอกสารเหล่าเนี้ย ก็สามารถมีสิทธิ์เข้าถึงได้อะค่ะ อืม
ค่ะ อืม แล้วเช็กความปลอดภัยยังไงอะคะ? เหมือนใน Cloud เนี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่าเหมือน ทางนี้บอกว่า เบื้องต้นก็คือจำกัดไว้เนาะว่า ใครเข้าได้ ใครเข้าไม่ได้อะค่ะ แต่ในขณะที่มีคนเข้าได้ อนุญาตให้เขาเข้าได้ อย่างเงี้ย มันก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไหม? หรือว่าพวกความปลอดภัยพวกเนี้ยอะค่ะ เราดูแลยังไงอะคะ?
อา! คือเรา จะมีระบบหลังบ้านตรวจสอบอยู่แล้วอะค่ะ ในการที่ว่า แต่ละคนดาวน์โหลดอะไรออกไป มันจะต้อง อ่า เป็นคนที่เข้าถึงได้ หรือบางทีนะ อ่า เอกสารที่เราจะแบ ระบุไว้บน Cloud เงี้ย ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่อยากให้ใครเข้าถึงเลยอะค่ะ เราอาจจะไม่ได้แบบว่าเก็บขึ้นไป แล้วให้ทุกคนเข้าได้ อย่างเงี้ยค่ะ ข้อมูลที่จะให้ทุกคนเข้าได้เนี่ย ก็ต้องเป็นข้อมูลที่ อา เรากลั่นกรองมาแล้วอะค่ะว่า อ๋อ พนักงานทั่วไปก็รู้ได้ มันไม่ได้เป็นความลับอะไรขนาดนั้นอะค่ะ อืม
ค่ะ อ๋อ ก็จะมีการดูแลความปลอดภัยเนาะ ร ระบบหลังบ้าน แล้วก็มีการกลั่นกรองด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งอันนี้ดีมาก ๆ เลยนะคะ หลังจากที่ฟังมาแล้วเนี่ย แอปมันช่วยทำงานได้ดีมาก ๆ เลยเนาะ ทำให้งาน การประสานงานด้วย การทำงานด้วย ดูมันลื่นไหลได้ดีเลยอะค่ะ แล้วอย่างเงี้ย เราเคยย้อนกลับไปตอนที่มันไม่มีแอปไหมอะคะ? ตอนนั้นมีการ เป็นการพูดคุยประสานงานกันเนาะ อยากให้ลองเปรียบเทียบดูอะค่ะว่าแบบไหนมัน มันดี หรือมันเสียยังไงมากกว่ากันไหมคะ?
อา ถ้าเป็นเรานะคะ เรารู้สึกว่า แบบที่มีแอปเนี่ยมันดีกว่า เพราะว่ามันเก็บได้ทุกรายละเอียดอะค่ะ อย่างในสมัยก่อนที่มันไม่ได้มีแอปอะไรมาเข้าช่วยเนี่ย เราอาจจะต้องใช้แค่ เขาเรียกว่าไร Minutes ของเลขาที่คอยจดอะค่ะ อา! แล้วบางทีอะ แน่นอนคนน่ะค่ะ มันสามารถเกิดความผิดพลาดได้ตลอดเวลาเนาะ แบบ วัย แบบเคยมีเหมือนกันค่ะ เราสื่อไปอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าเลขาก็จดไปในอีกแบบหนึ่ง มันก็ทำให้คนที่ อ่า ได้ Minutes ตัวเนี้ยเข้าใจผิดอะค่ะ หมายถึง เอ่อ เขาเรียกว่าไร สรุปรายงานการประชุมเนี่ยค่ะ พอเขาไปอ่านแล้วเขาไม่ได้เข้าใจ แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราสื่อสาร อย่างเงี้ย เออ มันก็ผิด เพราะว่าแค่เลขาจดรายงานการประชุมผิดพลาดไปแค่นิดเดียว แบบเนี้ย เราก็เลยคิดว่า เออ แบบเนี้ยมีแอปมา เข้ามา อย่างเงี้ย
ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ
มันก็เหมือนแบบละเอียด แล้วก็เก็บตกได้มากกว่า แบบเนี้ย เราก็คิดว่า เออ การผิดพลาดอะไรต่าง ๆ มันก็น้อยลงไปมากอะค่ะ
แล้วสำหรับเรื่องของการสื่อสารล่ะคะ? เหมือนถ้าเกิดว่าไปใช้วิธีการพูดคุยกันเนาะ ในการพูดคุยกัน สั่งงานกัน ประชุมกัน เจอหน้ากัน อย่างเงี้ยค่ะ กับการประสานงาน การสื่อสารแบบที่เราใช้แอป LINE ในการพูดคุยกันน่ะค่ะ
เอ่อ หมายถึงอันไหนผิดพลาดน้อยกว่าเหรอคะ?
อา อันนั้นมันแตกต่างกันยังไงไหมคะ? อือฮึ
ก็คือ ก็ลดความผิดพลาดเลยอะค่ะ อย่างเมื่อก่อนนะเราใช้แอป เอ่อ สมัยก่อนที่ยังไม่มี ไม่มีแอป ไม่มี LINE อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะรับออเดอร์ลูกค้าผ่านการที่ ล ลูกค้าเนี่ยจะโทรศัพท์เข้ามา แล้ว แล้วก็ต้องจดออเดอร์ ใช่ไหมคะ หรือถ้าทันสมัยกว่านั้นขึ้นมานิดหนึ่งก็จะส่งแฟกซ์ ซึ่งส่งแฟกซ์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็แพง ใช่ไหมคะ แล้วอีกอย่างกว่าแบบกระดาษแผ่นหนึ่งมันจะกระดึ๊บ ๆ ๆ ออกมาจากระบบแฟกซ์ได้เนี่ย บางทีได้มาไม่ครบ บางทีหมึกซีด หมึกจาง อันเนี้ยมันเป็นปัญหามาก ๆ เลย แต่เดี๋ยวเนี้ยค่ะ ลูกค้าเขาก็เหมือนแบบว่าแค่ถ่ายรูปออเดอร์ที่เขาต้องการเนาะ กริ๊ก แล้วก็ส่งมาปั๊บ อา แล้วคนที่รับออร์เดอร์ก็เอาไปจด เอาไปเข้าคลัง เอาไปจัดสินค้า แบบเนี้ยค่ะ แล้วพอเรา ส เอ่อ ส่งไปให้พนักงานที่เขาจัดสต๊อกเงี้ย เขาก็ถามเราได้เลยนะว่าแบบว่า "อา สินค้านี้ยังเหลืออยู่ไหม หรือไม่เหลืออยู่?" เขาก็จะเช็กในระบบหลังบ้านของเราได้อีกทีหนึ่ง อย่างเงี้ย มันคือสบายกว่ากันเยอะมาก ๆ เลยล่ะค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ พอเราใช้แอปเข้ามาทำงานด้วยแล้วอะค่ะ เคยมีการสอบถามฟีดแบ็กจากทีม ๆ ด้วยไหมคะว่า เขารู้สึกยังไงบ้างกับการใช้แอปแบบเนี้ยน่ะค่ะ?
อืม! เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ แล้วมันก็ลดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้เอกสารเนี่ยไปได้เยอะมาก แล้วอีกอย่างหนึ่งนะ เอ่อ เราก็เหมือนมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาผ่านทางแอปนี้ มันก็ทำให้เหมือนแบบว่าทุกคนน่ะดูมีส่วนร่วมไงคะ ไม่ได้ห่างหายกัน ไรงี้ ก็จะเหมือนแบบว่าสร้างสัมพันธ์ อ่า มิตรภาพในออฟฟิศให้มันแบบ เออ แน่นแฟ้นขึ้น แล้วก็ เอ่อ เหมือนเป็นกันเองมากขึ้นน่ะค่ะ
ค่ะ อา ดีเลยนะคะ พูดถึง พอได้ยินอย่างงี้รู้สึกว่า แอปเนี่ยมันช่วยสำหรับงานเนี่ยได้เยอะจริง ๆ เนาะ อาจจะรอบด้านเลยด้วยซ้ำอะค่ะ ทั้งเรื่องของการจัดเก็บไฟล์สำหรับการทำงานเนาะ การพูดคุยสื่อสาร การสั่งงาน การรับออร์เดอร์ลูกค้า ซึ่ง อืม อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ใช่ มันช่วยลดกระดาษไปได้เยอะมากจริง ๆ ด้วยน่ะค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ แล้วก็มาให้ความรู้ด้วยนะ ด้านการใช้แอปเอามาร่วมงานกับทีมอะค่ะ ซึ่งเกิดประโยชน์มาก ๆ จริง ๆ ค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์การใช้แอปร่วมงานกับทีมเนี่ยล่ะค่ะ เพราะว่ามันมีประโยชน์มากจริง ๆ แล้วเดี๋ยวยังไงนะคะ โอกาสหน้าเนี่ย ถ้ามีโอกาสได้มาคุยกันอีกเนี่ย เดี๋ยวเราหาเรื่องมาคุยกันใหม่นะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะ แล้วก็สวัสดีนะคะ
ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีเช่นกันค่ะ